Oo, 'pag walang pasok, 'pag bakasyon sa eskuwelahan. Oo.
Mm. Mm. Magbakasyon. Ta's yun nga, yung swimming, outing. <laughs>
Oo 'no, yung swimming. Um, kasi yun magkakasama kayo ng pamilya mo tapos kasi mas masaya yung mga outing kasi nun, masaya gawa ng wala namang mga cellphone, nagkakakuwentuhan talaga tapos at talaga nag-uusap-usap kung magkakasama talaga kayo. Hindi yung magkakasama kayo, pero kanya-kanya naman kayong cellphone. Oo, ganun. Ganun na kasi ngayon.
Mm. Mm. Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Kanya-kanyang bundok ta's nasa cellphone, mm. Pero meron din namang mga gano'n di ba, mga mag-a-outing ngayon, yung mga kabataan.